คน งง เราว่าเราแบบไม่ดียังไงเนาะ ก็
อา ใช่ ๆ ค่ะ
หมวกคิดว่า คือเขาก็ควรที่จะรับให้ได้เนาะ เพราะว่า ข เขาควรจะเข้าใจอยู่แล้วว่า มาอยู่ในสังคมส่วนรวมอะค่ะ ไม่มีใครที่แบบจะทำทุกอย่างตาม ใช่ แบบตรงใจที่เราต้องการไปหมด ดังนั้นเนี่ยค่ะ คิดว่า เราควรที่จะเป็นตัว เป็นตัว เองได้ แล้วก็ไม่ต้องคำนึงถึงคนอื่นมากเกินไป เพราะบางครั้งหมวกเคยจะแบบ เขาบอกว่าไม่มีใครสนใจเราขนาดนั้นค่ะคุณบ้าน
อืม อืม อืม เพอร์เฟกต์ อืม อืม ของตัวเอง อืม ใช่ค่ะ อ้อ จริงค่ะ คุณหมวก เอ่อ แต่ก่อนบ้านก็จะเป็นคนที่คล้าย ๆ กัน คือจะแคร์คำพูดของทุกคน คิดว่า เราทำสิ่งนี้ไปแล้วเราทำไม่ถูกเนี่ย คนอื่นจะไม่พอใจ แต่พอยิ่งแก่ ยิ่ง ยิ่งแก่ตัวลงอะค่ะ บ้านรู้สึกว่า คนเรามันจะมีชีวิตอยู่ได้อีกกี่วัน เพราะว่าก็เห็นเพื่อนรอบตัวเริ่มไปกันทีละคน สอง คน อาจจะด้วยอุบัติเหตุหรือว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ทำให้เรารู้สึกว่า แล้วเราจะเอาความสุขของคนอื่นอะมาวัด มาชี้ชีวิตของตัวเองทำไม ใช่ ก็เริ่มรู้สึกว่าเอนจอยมากขึ้น อยากทำอะไรก็ทำ ทำคลิปยูทูบ TikTok ทำอาหาร ทำอะไรแบบบ้า ๆ บอ ๆ ไม่ ไม่ได้สนใจอะไรอีกแล้ว ใช่ จริงค่ะ
อืม อา ใช่ ใช่ อืม ใช่เลย ค่ะ ค่ะ เนาะ อืม จริงค่ะ เออ เนาะ จริง จริงค่ะ อือ โอ้โฮ เนาะ อืม เออ เนาะ จริง ๆ ๆ โอ้โฮ คุณ คุณบ้านพูดถูกมาก ๆ เลย คือ เนาะ เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่า พรุ่งนี้หรือในอีก 1 นาทีข้างหน้าเนี่ย ใครจะเป็นยังไง เราจะเกิดอะไรขึ้น แล้วก็ พอพูดถึงเรื่องความตายเนาะมันไม่ได้เกิดแค่คนที่อายุเยอะ โอ้โฮ เด็ก ๆ อะไรก็เกิดขึ้นบ่อย ใช่ ดังนั้นเนี่ยคิดว่า ชีวิตเนี่ยมันมีครั้งเดียวเราควรที่จะใช้ชีวิตให้มันคุ้มเนาะ แบบทำอะไรหลาย ๆ อย่างให้เราแฮปปี อะไรที่เราอยากทำเราก็ทำ เราไม่ ควร บางครั้งเนี่ยเราควรอาจจะเห็นแก่ตัวขึ้นมาบ้างนิดหนึ่ง เพื่อที่จะให้แบบ ตนเองได้ทำอะ ไร ให้มีความสุขแล้วก็ เอ่อ ได้ทำอะไรหลาย ๆ อย่างมากยิ่งขึ้น เพราะว่าบางครั้งอะค่ะ คุณ คุณบ้าน หมวกคิดว่า เหมือนบางคนเนาะอยากทำอะไร แต่ว่าคิดเยอะ คิดว่า โอ้โฮ ถ้าเราทำอันนี้คนอื่นจะคิดยังไง โอ้โฮ ทำให้ เลยทำให้เราเนี่ยไม่มีประสบการณ์ ใช่ หรือว่าไม่มีโอกาสในการที่จะลองทำสิ่งนั้น ใช่ แล้วอาจจะเป็นแบบว่าจุดด้อยไปเลยก็ได้เนาะคุณบ้าน อืม
ค่ะ คุณหมวก อืม ใช่ค่ะ ใช่ ค่ะ อืม อืม ใช่ อืม ใช่ ค่ะ อืม มีความสุขมากขึ้น ใช่ ค่ะ เออ อืม สุดท้าย ไม่ได้ทำ ถูกต้องค่ะ อืม ใช่ เพราะว่า ถ ถ้าอย่าง น้อย ถ้าอย่างน้อยเราได้ลองลงมือทำ เราก็จะได้รู้ว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้ ถ้าทำไม่ได้เราก็จะเปลี่ยนจุดโฟกัสไปทำอย่างอื่น ที่เราอาจจะมีความสามารถ อาจจะปลดล็อกสกิลอะไรเพิ่มขึ้นก็ได้
ค่ะ อา ใช่ เนาะ ก็เรา อืม ใช่ ใช่ จริงเลย คือเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันมีให้ทำแบบเยอะมาก ไม่ว่า คือลองทำแล้วถึงแม้ว่าคนอื่นจะคิดว่ามันไม่ดีแล้วมันไม่ดีกับ ก็แค่เปลี่ยนไม่ต้องไปสนใจหรอก เขาไม่ได้มีผลกระทบกับชีวิตเราขนาดนั้นเนาะ ยกเว้นคนในครอบครัวเนาะคุณบ้าน
ค่ะ ใช่ค่ะ อืม อืม เออ ใช่ จริง ใช่ ๆ เราแคร์คนที่เขา เอ่อ ส่งผลกับชีวิตเราหรือว่าช่วยซัปพอร์ตชีวิต เราดีกว่าเนาะ ค่ะ คุณหมวก อืม
อืม ใช่ ใช่ จริงค่ะคุณบ้านวันนี้ คือคุยประเด็นนี้กับคุณบ้านแล้วรู้สึกดีมาก ๆ เลยค่ะ
อืม เช่นกันค่ะคุณหมวก ขอบคุณมาก ๆ นะคะที่วันนี้มาคุยกัน แล้วหวังว่าจะได้คุยกันอีกนะคะ
อืม ได้เลยค่ะ ได้เลยค่ะ ดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณบ้าน สวัสดี ค่ะ